Ê, ba mẹ mình, ờ, đúng là rất là thích nha, thậm chí là nhiều khi có thời gian là còn đi nhiều hơn cả mình á. Ví dụ như là ba mình thì rất là thích, à, được mát xa bấm huyệt này, còn mẹ mình thì thích gội đầu dưỡng sinh này, các cụ còn đăng ký thành viên tháng luôn ấy chứ.
Ừm. À. Ừm, đúng rồi, nếu mà đăng ký thành viên tháng là chắc chắn là vừa vừa chi phí mà lại có thể là đi đều đặn và cũng giúp, a, giải tỏa cái, a, áp lực trong cơ thể, đúng không? Người già thì thường hay có khả năng là mất ngủ này, rồi người mệt mỏi nên nếu mà, ờ, đi được những cái cơ sở như vậy chắc chắn là cũng là cách giảm stress rất là nhiều. Và, ờ, nếu mà bố mẹ bạn đã đăng ký gói thành viên như vậy thì bạn sẽ không thể đi cùng được, đúng không? Bạn sẽ ở nhà, à, có thể là có những cái hoạt động gì khác thôi.
Ừm. Mình hả? Mình chỉ thường mình nghĩ là các cụ đi về thì sẽ thích, a, ăn món gì, đó, mình nghĩ là mình, gọi là, các cụ trẻ con hơn bởi vì mình thấy là người già thì cần nhiều sự quan tâm hơn ấy. Nhiều khi đôi khi là con cháu mà bận công việc quá, các cụ sẽ cảm thấy là, ừ, nó bận công việc rồi sợ làm phiền nó, nhỉ? Mình ừm.
Ừm. Ừm, à, ừm. <laughs> Ừm, như vậy là bạn ở nhà là bạn chuẩn bị sẵn các món ăn mà bố mẹ bạn thích, đúng không? Thì, à, sẽ tạo được cái, a, gì đó cũng làm cho bố mẹ bạn cảm thấy vừa vui, đúng không, vừa đi mát xa sauna về đang cảm giác khoan khoái, đúng không? Lại được ăn món ăn ngon thì chắc chắn là vui rồi. Vậy không biết là bạn hay nấu cái món gì mà bố mẹ bạn cảm thấy vui nhất vậy?
Đó. Thật ra là mình thì mình không chắc là cái món này có quá là ngon không, nhưng mà giống như là tại vì người già mà, răng thì không còn được tốt nữa, thì những cái món hầm như là gà hầm có thể bạn bỏ táo đỏ, bỏ một ít, a, hạ đẳng sâm vào đấy thì những cái món hầm nước. Ừ, hoặc là cháo nhiều chất dinh dưỡng, kiểu, cháo hàu, những cái đồ mà nó mềm hay nó dễ nhai ấy, nên thì mình thấy là các cụ sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều.
Ừm. À. Ừm, nghe thú vị quá! Ừm. Ừm.

Như vậy là bố mẹ bạn thì lại thích yên tĩnh hơn, đúng hông? Như vậy thì, à, chắc chỉ có những cái hoạt động ở tại nhà thì, à, có thể là có tiếng cười vui vẻ một chút, chứ còn nếu mà bạn mà rủ đi, kiểu, countdown, rồi giống như là đi, ơ, ơ, xem mấy cái, a, event gì gì đó thì chắc là bố mẹ bạn cảm thấy không hợp và không thích rồi, đúng hông?
Ừm. Ừm. Ừm, thật ra là mình thì mình thấy có thể chọn một cái quán cà phê có view biển hoặc là ở trên cao, trên núi một chút á thì mình sẽ ngắm được trọn vẹn và cũng tận hưởng được cái bầu không khí đấy mặc dù là ở xa hơn một xíu.
Như vậy bố mẹ bạn có thích những nơi náo nhiệt như vậy không, hay là bố mẹ bạn thích những nơi, ơ, dạng như bạn nói là, à, quán cà phê chill, chill như vậy?
Thật ra nha, mình thấy á là ba mẹ mình thích cái nơi náo nhiệt, đông người, mà chẳng qua là vì giờ lớn tuổi rồi, nếu mà đi qua cái nơi đông người quá là sẽ kiểu như, ờ, không bị bị khó thở, bị ảnh hưởng sức khỏe thôi. Đó, chứ không phải là không thích thích nơi đông người đâu. Ừm.
Ừm. <chuckles> À. Ờ. cũng ngại thể hiện, đúng hông? Ừm. À. À. Chứ còn nếu mà ừ, vậy là nếu mà hôm nào khỏe khỏe là vẫn có thể là quấy nhiệt tình, đúng hông bạn?
Có khi còn quầy hơn tụi mình ấy.
Ừm, thế có khi nào bạn đã rủ bố mẹ bạn đi ra cái khu vực, à, à, thường là khu du lịch chắc là cũng có những cái chỗ dạng như là bar sàn, đúng hông? Thì có khi nào bạn rủ bố mẹ bạn ra đấy làm một ly xong đó quẩy ở đó không?
Mình thì chưa nha, tại vì thật ra là, ừm, mình thấy là do tính mình không thích ồn ào này. Mình thì mới là người không thích nơi đông người, còn ba mẹ thì thích hơn. Thế nhưng mà mình thấy là những cái chỗ như là phòng bar hay là vũ trường thì nó đúng thật cái âm thanh ấy, nó sẽ khiến tai của một người lớn sẽ không được thoải mái đâu, kiểu như là, chỉ cần, ờ, đi qua, đi lại ngoài đường mà nghe cái tíếng ồn là bạn thấy ba mẹ, kiểu, tự nhức đầu về cái âm thanh lớn rồi.
Ừm. À, ra vậy. Ừm. Ồ! Như vậy thì cũng thật là sự là khó, đúng không? Tìm được một cái nơi nó vừa nhộn nhịp mà nó lại âm thanh nó không quá lớn để ảnh hưởng đến, a, cái, a, gọi là, não bộ của người già. Ừm, thực sự là khó đấy. Ừm. Vậy không biết là khi mà bố mẹ bạn có những cái gặp chuyện buồn ấy, thì không biết là bạn có những cái cách gì hoặc những cái cách pha trò gì làm cho bố mẹ bạn cảm thấy vui vẻ hơn không?
Ừm. Ừm. Mình nhá, mình thì mình thấy là các cụ ấy tự nhiên, như kiểu là, lớn tuổi hơn rồi cái mình thấy hơi giống trẻ con lại, nhất bạn có đồng ý với cái quan điểm này của mình không nhỉ?